Wah oke oke. Berarti padahal sayang banget tuh ya. Biasanya jati itu awet tuh loh Kak puluhan tahun. <chuckles>
Iya tapi orang yang beli lumayan ini kok, eee, harganya lumayan, eee, tinggi juga karena memang kan kayu jati di mana mana memang, eee, harganya lebih tinggi daripada kayu yang biasa kan.
Iya. Harganya. Heeh. Iya bertahan ya harganya. Wah. Nah terus kemudian kan kamu sama suami ya berarti gitu ya berdua nih. Tapi pernah gak sih Kak ribut gitu ya masalah barang gitu Kak? <laughs>
Iya bener. Pernah barang-barang, kayak barang yang bekas gitu ya? Pernah banget <chuckles> itu sering bahkan, eee, apa kadang sesuatu yang pecah-pecah aja, kayak, eee, plastik-plastik yang pecah itu kadang suami itu bilang gini, "Jangan dibuang, ini bisa buat pot." tapi sampai udah lama itu tetep aja gak ditanam-tanam tanaman gitu, jadi masih nongkrong aja di, eee, di gudang gitu. Akhirnya kadang ya saya jual ke tukang plastik atau ini gitu dan suami saya ini juga kayak hobi gitu ngumpulin apa namanya, kalo botol-botol minuman gitu nah dia juga ngumpulin, tapi kalau itu biasanya heeh saya inisiatif kalau udah banyak, saya inisiatif aja langsung ngasih ke, eee, tukang memang ada kan pul orang, apa, yang ngumpulin barang-barang rongsokan seperti itu, nah itu biasanya saya kalau udah menurut saya udah banyak, udah langsung saya bawa aja ke sana, gitu.
Ah hah. Ya ya. <laughs> Oke. Rongsok. Ah hah. Dikumpulin? Mhm. Ya ya. Heeh heeh. <laughs> Itu tapi suaminya gak komplain tuh Kak ketika mungkin pulang kerja tiba-tiba barangnya udah ilang nih? <laughs>